जी, मैं आज आपको एक गंभीर समस्या के बारे में बताना चाहूँगा जिससे मैं अभी जूझ रहा हूँ। मैं पिछले कुछ समय से न अपने लक्ष्य के दिशा में काम कर रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ मैं उस दिशा में। रोज़ अपना काम ईमानदारी से करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, समय देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और कई चीज़ों में तो मैंने बहुत सारे त्याग कर रखे हैं ताकि मैं उस लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण के तौर पे बताऊँ न तो बहुत समय से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगा हुआ हूँ। पूरे दिल-ओ-जान से मेरी यही कोशिश है यही मेहनत है कि मैं उनमें सफल हो जाऊँ। लेकिन कुछ समय से न मुझे उनमें परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं और मैं बहुत हतोत्साहित महसूस करने लग रहा हूँ धीरे-धीरे। लेकिन समस्या ये भी है न कि जब आप इतने सारे प्रयास करते हो इतने सारे त्याग करने लगते हो न और फ़िर भी न जब आपको नतीजे नहीं दिखते न तो अ, फ़िर आपको कहीं न कहीं मन करता है कि आप इन चीज़ों को छोड़ दो। आप अपने लक्ष्य से भटकने लगते हो। तो शुरू में मैं खुद को समझाता रहता था कि धैर्य रखना चाहिए इन चीज़ों में समय लगता है। लेकिन जब आस-पास के लोग भी आगे बढ़ते होते हैं न तो मेरी स्थिति लगभग वैसी ही रह जाती है मन में तुलना आने लगती है मेरे अंदर। मुझे लगता है कि वो लोग तो अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं और मैं जब कि अपने जीवन में बहुत सारी त्याग कर रहा हूँ, पूरे दिल-ओ-जान से मेहनत कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए अपने जीवन में फ़िर भी मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगा कि आप कुछ सुझाव अगर मुझे दे सकें कि मैं क्या कर सकता हूँ स्थिति में?
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। ओके। अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। जी हाँ आपने बहुत सही बात बोली मैं आपको महसूस कर पा रही हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि आप इतनी मेहनत करते हैं। देखिए कभी-कभी क्या होता है कि हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं पर फिर भी नतीज़े देखने में देर मिल जाती है हो जाती है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आपको क्या करना है आपको निराश नहीं होना है। तो सबसे पहले मेरे मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं, मैं उनसे उनको पूछना चाहूँगी ताकि मैं आपको एक बेहतर सुझाव दे पाऊँ। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी कौन-सी आदत है या कौन-से ऐसे लक्ष्य हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं? दूसरी बात, आपने अभी बोला कि आप बहुत त्याग कर रहे हैं, वो भी मैं जानना चाहूँगी कि आप कौन से त्याग कर रहे हैं? जी।
जी। जी। जी। हुँ। जी। जी, जी। जी। मैं अभी फ़िलहाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है उसके लिए मैं मेरे लिए वो लक्ष्य मेरे सामने है बिल्कुल। और जैसे आपने त्याग की बात की न तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा दिन का जो समय होता है न वो उसकी तैयारी में लगाऊँ, जितना भी ज़्यादा मैं समय दे सकता हूँ, जितना भी मैं मेहनत कर सकता हूँ। मैं रोज कोशिश करता हूँ कि अगर मैं मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई की है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कल मैं 12 घंटा पढ़ूँ। और साथ ही में अगर मैं त्याग की बात करूँ न तो मैं जैसे मैं देखता हूँ न कि मेरे दोस्त लोग जो होते हैं वो कहीं बाहर घूमने जाते हैं। वो नई-नई जगहों पर जाते हैं या फ़िर हँसी-मजाक के पात्र के लिए नई-नई चीज़ें करते रहते हैं अपने जीवन में। वो कहीं न कहीं मैं जब उनको देखता हूँ न तो मेरे अंदर भावना आती है कि मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मैं अपने मन को ये कह के बता देता हूँ न कि कहीं न कहीं ये एक मेरा त्याग है मेरे लक्ष्य के प्रति। तो ये छोटे-छोटे त्याग होते हैं जैसे अपने दोस्तों को देखना वो जब मज़े कर रहे होते हैं या फ़िर अपने भाई-बहनों को देखना जब वो पढ़ाई नहीं करते हैं किसी अन्य कार्यों में लगे होते हैं जो काफ़ी मनोरंजन होता है। तो मुझे इन चीज़ों को न देख के थोड़ा अपने अंदर महसूस होती है कि, हाँ मैं त्याग कर रहा हूँ कुछ।
हुँ। अ, ओके। अच्छा। अरे वाह!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 जी। जी, देखिए मैं स अ, आपको जैसे कि मैं आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा त्याग कर रहे हैं। देखिए निराश होना स्वाभाविक है हतोत्साह होना स्वाभाविक है। अ, आपने जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो त्याग कर रखे हैं वो वाक़ई क़ाबिल-ए-तारीफ़ हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ और सवाल जानना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि अ, आपकी जो दिनचर्या है। है ना? <clicks tongue> जैसे कि आपको आपने आपने बताया कि आपका एक लक्ष्य है जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत से आपने त्याग दे रखे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी दिनचर्या क्या है? क्या कित क्या कोशिश कर रहे हैं आप कितने समय में मतलब समय से कोशिश कर रहे हैं? कितने समय से यानी कि आप क्या बदलते रहते हो अपने अंदर? जी।
जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। जी, मुझे लगभग 2 साल हो चुके हैं इन चीज़ों को करते हुए। और जैसे आपने कहा ना कि दिनचर्या, दिनचर्या में मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह उठ सकूँ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने समय अपने पढ़ाई को दे सकता हूँ, अपने लक्ष्य को दे सकता हूँ ना, उसको दे सकूँ। और साथ ही मैं अगर इधर-उधर की चीज़ें बोलूँ ना, तो वो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिए जैसे कि जितने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आपके लिए, जितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्यर्थ होती हैं, आपके समय को ख़राब करती हैं। वो भी कहीं न कहीं मैंने बंद कर दिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जितना ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दे सकता हूँ, अपने लक्ष्य के प्रति काम करने के लिए दे सकता हूँ। उनको मैं देने की कोशिश करता हूँ और जब मुझे परिणाम नहीं मिलते होते हैं। तो फिर मुझे थोड़ा हतोत्साहित महसूस होता है, थोड़ा हताश महसूस होता है। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। उहुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल। आप सही बहुत बोल रहे हैं, कि आपने इतनी कोशिशें भी कर रहे हैं 2 साल से कोशिशें कर रहे हैं। है ना? तो आप, आप कहीं न कहीं आपको पता है कि आपको अपना लक्ष्य कैसे पाना है। है ना? लेकिन मैं फिर भी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो कोशिश की, है ना? 2 साल से कोशिश कर रहे हैं आप। तो आपकी ये जो कोशिश है कितनी कामयाब हुई यानी कि आपने अब तक कौन-से छोटे-छोटे परिणाम देखे हैं उस कोशिश के बाद? जी।
हुँ। जी, जी। जी। जी, बिल्कुल। कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत छोटे-छोटे परिणाम आपके सामने आते रहते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ ना, तो बहुत सारे टेस्ट वग़ैरह होते रहते हैं। जिसमें आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं। जब आप किसी से मिलते-जुलते हो ना तो आपके बात करने की शैली बहुत अच्छी हो जाती है। आस-पास की जो आपका नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है। चीज़ों को देखने का, समझने का क्योंकि आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते रहते हो ना? तो मैं अपने अंदर ये चीज़ें महसूस करता हूँ ना कि मेरी चीज़ों को देखने की दृष्टिकोण जो है, कहीं न कहीं मेरे जो विचार हैं, वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और साथ में लेकिन मुझे लगता है ना कि ये जो छोटे-छोटे परिणाम मुझे अपने व्यक्तित्व के अंदर दिखते हैं ना? वो मुझे उतने मायने नहीं लगते उन चीज़ों के क्योंकि मुझे बस अप अपना बड़ा लक्ष्य दिखता है। और ये छोटे-छोटे परिणामों के ना पीछे मैं उतनी ख़ुशी नहीं ढूँढ पाता हूँ, एक तरीक़े से और बड़े परिणाम के तरफ़ देखता रहता हूँ।
हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। <smacks lips> जी, मैं काफ़ी समझ पा रही हूँ, लेकिन मेरा आपसे एक एक और सवाल है। क्या मुझे ये बताइए कि आप ये जो आपको हतोत्साहित हो रहे हैं, अपने क्यों क्योंकि आपके जो नतीजे हैं, वो आपको दिख नहीं रहे हैं। या फिर ये कह सकते हैं, कि देर से दिख रहे हैं। है ना? तो इस अ, वज़ह से आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? कोई बाहरी वज़ह, यानी कि जैसे कि समय है, आपके पास समय कम पड़ जाता है? या फिर आपको तनाव होने लग जाता है? या फिर आप अ, कह सकते हैं, कि एक जो होता है ना कि हम कुछ करना चाहते हैं। तो हमारा जो शारीरिक अब अव्यवस्था है व्यवस्था है, वो भी कई बार हमारा वो साथ नहीं देती है। कि आप तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका शरीर काम नहीं कर रहा, आपका मन काम नहीं क वो बताइए मुझे क्या होता है। क्या महसूस करते हैं आप?
जी। जी। जी। हुँ। जी। जी, हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल। म मुझे भी लगता है, कि बहुत सारी बाहरी वजह हो सकती हैं। जैसे मैं जब भी हो हतोत्साहित हो जाता हूँ ना, जब हम मुझे परिणाम नहीं मिलते हैं। तो ना मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कहीं न कहीं मेरे जो रिश्ते होते हैं, मेरे दोस्तों के साथ या मेरे परिवार वाले के साथ उन कारण से वो प्रभावित होने लगते हैं। मुझे किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता है, किसी को ये बताने का नहीं मन करता है कि, मेरे जीवन में अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। साथ में कभी-कभी ना मेरे लिए समय प्रबंधन भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप लगातार परिश्रम करते रहते हो ना तो कभी-कभी आपका मन भी सवाल उठाने लगता है कि, आख़िर ये परिश्रम कर हम किस लिए रहे हैं, जब हमें परिणाम ही नहीं दिख रहा हैं। तो कई बार ना मुझे मतलब चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से करने का मन नहीं करता है, उतना समय भी देने का मन नहीं करता है, जितना मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तनाव जैसे आपने कहा ना, तो मानसिक तनाव तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब प परिणाम नहीं मिलते हैं जब आप बहुत आशा होती है, आपको जब आपने बहुत मेहनत किया होता है ना, तो जब आपको परिणाम नहीं मिलते हैं ना, तो मैं तो बिल्कुल ही मानसिक तनाव का शिकार हो जाता हूँ, धीरे-धीरे अकेलेपन में वो शिकार चला जाता है, तनाव के कारण मैं अकेलेपन का शिकार हो जाता हूँ। और मानसिक तनाव के कारण ना मैं फिर अपनी पढ़ाइयों को भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता हूँ। तो तनाव का मैं शिकार हो जाता हूँ। जी।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
जी, हाँ। आपका स्वाभाविक है इस कहते हैं ना कि आप ही को काफ़ी आपने कोशिशें कीं, नाकाम हो रहे हैं, नतीजे नहीं दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो फैमिली है, वो आपका कहाँ साथ देती है? क्या बोलती है आपको?
जी। जी। बिल्कुल मैं पूरे मेरे परिवार का पूरा सहयोग है मेरे साथ। लेकिन जैसा मैंने बताया है ना कि जब परिणाम मुझे नहीं मिलते हैं ना जब मैं अक्सर प्रयास करने की कोशिश करता रहता हूँ तो बाहरी जो विचार है ना वो भी मेरे पे उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। मेरे माता-पिता मुझे हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं अ, प्रेरित हूँ उन चीज़ों से जो मुझे मेरे लक्ष्य हैं वो कभी मुझे किसी के लिए किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं देते हैं। लेकिन जब अंदर से ही एक मुझे भावना आती है ना कि जब मुझे नतीजे ही नहीं मिल रहे हैं तो मैं इस कार्य को कर क्यों रहा हूँ। तो वो जितनी भी प्रेरणा होती है ना उनके तरफ से जो अ, उत्साहित करने के लिए आपको चीज़ें की जाती हैं, वो भी मेरे लिए कहीं न कहीं काम नहीं कर पाती हैं।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हूँ। जी हाँ। देखिए मैंने बोह आपको बहुत अच्छे से सुना है और कहीं न कहीं मैं आपकी हालत को समझ भी पा रही हूँ। अ, देखिए कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, है ना? और कहीं न कहीं हम अ, ये कहते हैं कि अपनी तरफ से तो पूरी जी-जान लगा देते हैं क्योंकि आपको आपका लक्ष्य दिख रहा है ना। फिर भी क्या होता है कि नतीजे देर से लगते हैं। है ना? लेकिन जब देर सी होती है तो आपका जो निराश हो जाना है, हतसो उत्हा उत्साह हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी देखिए आपको निराश नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य की तेय तरफ देखना है कि वो जो लक्ष्य है जिसको आप पाना चाहते हैं, वो आपके लिए कितना ज़रूरी है। आपकी ज़िन्दगी से आपकी ज़िन्दगी से बढ़कर है या आपकी ज़िन्दगी बढ़कर है, है ना? देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आपका लक्ष्य ज़रूरी नहीं हो सकता, आपकी ज़िन्दगी मुझे लगता है कि ज़िन्दगी से ज़रूरी नहीं हो सकता। अगर आप तनाव में रहेंगे, परेशान रहेंगे, आप दुःखी रहेंगे या फिर आपको जैसे आपने बोला कि मैं बाहरी लोगों की मैं सुनता तो हूँ पर मुझे समझ नहीं आती है क्या करना है। है ना? आप ठीक है, आप किसी भरोसेमंद आदमी से बात कीजिए, अपनी बातें रखिए। लेकिन करना क्या है आपको अपनी तरफ ही देखना है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ देखना है। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिकु पूरी कोशिश कर देंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपका जो लक्ष्य है वो ज़्यादा दूर नहीं है आपसे। आपको ध्यान देना है। आपको जो आपके निरंतरता यानी कि आपको एक जो आपकी दिनचर्या है उसमें आपको अपना पूरा कहते हैं कि अ, अपनी शत-प्रतिशत है ना, 100% आपको देना ही देना है कि हाँ, मुझे वो मेरा जो काम है, मेरा जो लक्ष्य है, वो उसे मुझे पाना ही पाना है। हो जाता है नतीजे देर से हो जाते हैं कोई बात नहीं, आपको ना ये देखना है कि अगर नतीजे देर से मिल रहे हैं तो हो सकता है कि मो वो जो मेरा लक्ष्य है वो मुझे और कुछ सिखाना चाहता है। वो मुझे, देर से तो ज़रूर मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। आपके अंदर एक ए ऐसी भावना आ जाएगी कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपने वो मकड़ी सुना है ना कि मकड़ी जो चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, फिर भी वो अपने लक्ष्य को ज़रूर पा लेती है। कमज़ोर नहीं होती है, निराश नहीं होती है, उसको पाना है तो उसको पा के ही रहती है। और कोशिश कीजिए, ये जो आपकी जो प्रक्रिया है, आपकी जो डेली जो दिनचर्या है आप उसको उसके ऊपर भरोसा कीजिए कि अगर मैं पढ़ूँगा तो अपनी मेरे को अ, मेरे जो नतीजे हैं या फिर जो मेरा लक्ष्य हैं वो मुझे ज़रूर मिलेगा। और अपने अंदर सब्र रखिए, कहते हैं ना कि धैर्य रखिए। आपको कहते हैं कोई भी चीज़ जल्दी, इतनी जल्दी नहीं मिल जाती लेकिन कहीं न कहीं आपको धैर्य रखना है। और आपका जो कहते हैं कि आपको अपने भरोसे पर आपको जो आप म जो काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसपे भरोसा ज़रूर होना चाहिए। जी।
जी। हुँ। जी। जी, जी। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। जी। जी। जी। हुँ। जी, जी। जी। जी, मुझे आपकी बातों को सुनकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है अब। कहीं न कहीं मेरा जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी बढ़ चुका है अब। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपने जितने भी सुझाव दिए हैं मैं उन पर अमल कर सकूँ। और आपने बिल्कुल सही बातें कही कि आपकी जीवन से बढ़कर कोई भी आपका लक्ष्य नहीं होता है। सबसे बड़ी प्राथमिकताएँ आपकी, आपकी जीवन होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
हुँ। हाँ। जी। जी, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा। धन्यवाद।